Du, ich brauche mal unbedingt deinen Rat. Also, ich bin aktuell so 'n bisschen, ja, in der Realitätskrise 'n bisschen, weil ich festgestellt habe, ich ha habe wirklich eigentlich viele Freunde, ich habe 'n großen Freundeskreis, aber wenn ich die auf Feiern treffe, irgendwo treffe im Privaten, dann geht's immer nur um um irgendwas Oberflächliches. Also, wir sprechen selten über wirklich tiefgründige Themen, sondern wirklich so über: „Ja, ja, wie ist das Wetter? Wie läuft ja, wie läuft Schule grade?“ Man kennt die Fragen: „Wie läuft Studium grade?“ So, die Themen sind oft, ja, Alltag, aber selten wirklich so tiefgründige Themen und das finde ich echt 'n bisschen schade, weil ich rede total gerne über so, ja, wichtige Dinge im Leben als das Ganze und es kommt selten dazu. Das finde ich echt 'n bisschen schade, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Und grade, was du angesprochen hast, dass du dich mit deinen Freunden eben oft in Gruppen triffst. Also, das ist mehr als nachvollziehbar, dass dann da die Gespräche oberflächlich bleiben, weil man einfach in Gruppen auch dann versucht, irgendwie gemeinsame Themen zu finden, dass alle mitreden können. Und die meisten Leute möchten sich dann auch nicht so vor allen immer öffnen und irgendwie da verletzliche Themen anfangen z zu besprechen. Hm, ist es denn so, dass du dich manchmal auch mit Leuten dann, also, eins, äh, zu eins triffst oder in kleineren Gruppen oder wirklich eher dann in größeren?
Ja, also, oftmals treffe ich mich auch mit Leuten, also, grade mit engeren Freunden treffe mich auch gerne mal, äh, eins zu eins, also, quasi zu zweit, aber es ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Also, wir sind oft auch wirklich kleinere Gruppen, oft auch zu dritt, zu viert, zu fünft, zu sechst und, ähm, ja, im seltenen Fall noch mal zu dreißigst, vierzigst, aber, ähm, eher, s also, öfter auch, also, sage ich mal in k kleineren Gruppen, aber so zu zweit eigentlich, würde ich sagen, eher selten.
Mhm. Mhm, okay. Und, ähm, diese Gespräche also, wenn du dich dann zu zweit triffst, mit mit wem triffst du dich dann zu zweit? Also, ist es dann auch irgendwie die gleichen von der Party, oder sind es dann noch mal andere Freunde?
Sind schon die gleichen. Ich habe, sage ich mal, so 3 beste Freunde, ähm, und zw mit einem davon arbeite ich auch sehr eng zusammen im in der Selbstständigkeit. Also, der macht so was Ähnliches wie ich und da kooperieren wir, sage ich mal, sehr stark. Und mit den anderen beiden sehr viel über private Themen und, äh, ich bin mit allen 3 öfter feiern. Und, ja, in den Gesprächen, wenn man sich mal trifft, geht's schon über tiefgründige Themen, aber, es man trifft sich halt sehr selten und das ist mir 'n bisschen wenig teilweise, diese Gespräche, die man so führt. Also, ich würde mir wünschen, dass öfter der Fall ist.
Mhm. Mhm. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also, grade weil's ja auch deine besten Freunde sind, möchte man da irgendwie noch mal 'ne tiefere Verbindung haben als jetzt einfach nur so diese Partygespräche halt. Hm, und wie ist es denn, wenn du einfach mal öfter nach Treffen fragst, dass man einfach sich zu zweit trifft oder vielleicht zu dritt?
Klingt nach 'nem guten Vorschlag. T Problem ist aktuell so 'n bisschen, dass die, ja, meisten oder die 3 besten Freunde von mir alle weggezogen sind, weit weg, wegen Studium. Das heißt, die werden ja bald wieder wiederkommen in 2, 3 Jahren, aber aktuell sind sie halt, ja, weit weg von mir. Ich bin, sage ich mal, zu Hause, arbeite an der Selbstständigkeit und die sind alle weggezogen. Heißt, aktuell ist 'n bisschen schwierig, das Ganze so zu vereinen, weil vielleicht kannst du's nachvollziehen, aber ja, am Wochenende sind die meisten auch ausgeplant. Familie, Freunde, Freundin, man kennt's und da haben die halt meistens keine Zeit oder Lust, mich so sich so mit mir zu treffen. Und die Freunde, die in der Region sind, mit denen bin ich so, nicht so close. Also nicht, dass man sich so mal zu zweit trifft, sondern mehr in Gruppen bei Feiern. Deswegen kommt's, ja, sehr selten zu den Gesprächen.
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Könntest du dir denn vorstellen also, mir fallen so 2 Sachen grade ein. Wenn du Lust hast, kann ich dir mal 'n bisschen was dazu sagen, hm.
Sehr gerne, also, ich bin für jeden Tipp dankbar, dass ich das Ganze irgendwie gelöst bekomme.
<snorts> Ähm, ja dann also, vielleicht könntest du ja einfach mit den Freunden, die weggezogen sind, telefonieren. Also, ich habe das Gefühl, beim Telefonat klar, das ist nicht so, ähm man ist dann nicht so nah physisch, aber manchmal kann man auch über Themen sogar einfacher sprechen, weil, ähm, man vielleicht au also, vielleicht offener sein kann am Telefon und, ähm, da geht auch nicht so viel Zeit drauf und es muss auch nicht so lang sein, aber dann kannst du auf jeden Fall das ist ja auf jeden Fall 'ne, ähm, Situation, wo man nur zu zweit ist beim Telefonieren, und dann mal so Gespräche anfangen. Und vielleicht, ähm, gestaltet sich ja auch 'ne gute Routine draus, dass man dann eben öfter auch diese Gespräche führen kann.
Das klingt sehr gut grade mit dem Telefonieren, weil, da kann man, glaube ich, sich auch öfter treffen. Ähm, aber wie ma wie spricht man das am besten a wie spricht man's am besten an? Weil die, ja, meisten d ja, telefonieren. Also, ich we ich weiß nicht, wie's bei Mädchen ist, aber Jungs ist oftmals so, ja, telefonieren macht man, wenn irgendwas Wichtiges ist, aber ansonsten jetzt eigentlich nicht so. Wie spreche ich vielleicht am besten an, dass die das nachvollziehen können? Oder wie machst du's vielleicht?
Hm, also, ich denke schon, dass du da 'n bisschen recht hast, dass es bei Mädchen und Frauen oft so ist, dass man eben, ähm, tiefere, äh, engere Freundschaften hat, die eben dann, äh, in kleineren Gruppen sind und bei Jungs und Männern gerne mal größere Gruppen sind und eben die Gespräche nicht so tiefgründig sind, was ich sehr schade finde. Und ich denke aber, dass du da ganz offen sein kannst, grade wenn's deine besten Freunde sind, dass du sagst so: „Boah, irgendwie, ich habe bisschen ver ich vermisse bisschen, mit dir zu quatschen. Hast du mal irgendwie Zeit am Wochenende?“ Oder, ähm, ja, man kann das ja auch durch die Blume durch irgend 'nen Grund oder so. Ich weiß nicht, ob du so Onlinespiele magst, aber vielleicht kann man ja Onlinespiel spielen und nebenbei dann telefonieren und dann aber eigentlich über, ähm, wichtigere Sachen reden.
Ja, klingt gut, grade mit so 'ner gemeinsamen Tätigkeit, die man vielleicht auch digital machen kann. Da gibt's ja einige coole Sachen. Früher haben wir auch so zum Beispiel dann immer so Spiele gespielt wie g weiß nicht, ob dir „Gartic Phone“ was sagt, wo man so oder „Make it Meme“, wo man so Me Memes zusammen gestaltet und dann, ja, drüber spricht, drüber lacht vielleicht, ähm, und man die gegensei gegenseitig bewertet 'n bisschen. Es ist schon cool ein cooler Gedanke eigentlich, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das war damals nur so im Schulkontext, wo wir das gemacht haben, aber heutzutage leider gar nicht mehr. Aber es klingt sehr, sehr spannend. Also, ich glaube, das müssten wir mal angehen wahrscheinlich, das Ganze mal zu machen, so. Hast du vielleicht noch andere Tipps, wie ich vielleicht auch so also, ansprechen würde schon irgendwie funktionieren, aber in welchem Umfeld soll ich's vielleicht machen? Weil die meisten sind ja so 'n bisschen, ja, im äh, oft treffen wir uns halt in 'ner Gruppe und ich wei will jetzt eigentlich nicht warten bis zum nächsten Treffen. Oder soll ich's ihr einfach schreiben?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, ich glaube, deine besten Freunde, mit denen kannst du auf jeden Fall sagen: „Hey, ich habe da so 'n, ähm, Thema“, oder: „Hey, ich vermisse dich“, oder, ähm: „Hey, hast du einfach mal Zeit, bisschen zum Quatschen, so? Ich habe dich voll lang nicht mehr gehört. Was passiert eigentlich bei dir im Leben?“ Also, wirklich einfach Interesse zeigen. Hm, und ich glaube, da musst du jetzt auch nicht warten. Das kannst du auch 'ne Nachricht schreiben. Also, das bedrückt also, das beschäftigt dich ja tatsächlich wirklich und ich glaube, dass, äh, du dann mit 'ner ganz aufrechten Nachricht auch, ähm, auf die richtigen auf die richtige Rückmeldung stoßen wirst. Mhm. Da würde ich mir auf keinen auf jeden Fall keine Gedanken machen, wie du das machst, weil wenn das deine Freunde sind, dass sie dich dann sowieso hören und verstehen werden.
Ja, okay, ich verstehe. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht, so digital über so tiefgründige Themen zu sprechen? Weil ich habe bisher es immer nur, ja, Face-to-Face gemacht, wenn ich die Person vor mir gesehen habe unter 4 Augen. Das war so bisher so mein, ähm, ja, Weg, den ich gegangen bin immer. Digital stelle ich mir vi schwierig vor, weil irgendwie man hört die so 'n bisschen abgehackt. Ähm, ja, so, man sieht die Person nicht. Ge geht's genauso gut? Hast du scho schon mal schon mal schon mal so was erlebt vielleicht?
Hm, also, ich denke schon, dass es, ähm dass es sehr ähnlich sein kann und dass viele Leute das auch machen, dass sie eben grade wenn es Freundschaften sind, die auf Distanz sind, ähm, oder weil man durchs Studium wegziehen muss, dass man dann eben weiterhin befreundet bleibt und eben weiterhin über diese Themen redet. Und ich glaube, dass da einfach aufrichtiges Interesse: „Hey, wie geht's dir tatsächlich? Wie ist es eigentlich damit?“ Ähm, und dass man vielleicht vorher auch ankündigt, dass das Gespräch eben nicht so 'nen, ähm irgendwie Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräch wird, nach dem Motto: „Hey, äh, ist das und das äh, hast du das und das gehört?", sondern: „Hey, ich will mich eigentlich gern mal hinsetzen und wirklich mit dir reden.“ Und, ähm, dann kann man auch sagen, beide, äh, schnappen sich 'n Tee oder 'n Kaffee, setzen sich irgendwo hin und quatschen dann. Also, dass man vielleicht das sogar, äh, plant nach Zeit und sagt: „Hey, hast du irgendwie morgen Nachmittag Zeit um so und so viel Uhr?“ Äh, das ist zwar 'n bisschen w weniger flexibel und spontan, aber dann führt es vielleicht dazu, dass die andere Person auch den Kopf hat und sich besser drauf einstellen kann.
Ja, ich verstehe. Ähm, klingt sehr, ja oder j ja, klingt, äh, sehr interessant und ich glaube, das ist auch 'n guter Ansatz, das Ganze mal so zu machen. Ähm, wie würdest du sagen, soll ich vielleicht auch angehen mit Freunden? Ich habe es öfter schon angesprochen bei anderen, äh, Leuten, ähm, dass ich, äh, ja, versucht habe, so t tiefgründige Gespräche anzufangen, aber da kam irgendwie nichts bei rum. Wie soll ich das Ganze angehen? Bei so Freunden, die nicht so eng sind vielleicht, weil ich würde auch gerne mit denen mal die be besser kennenlernen, aber es kommt halt nie dazu so richtig.
Mhm. Mhm. Also, ich finde es, ähm erst mal kann man das noch dazu sagen, dass es ein sehr, sehr, sehr schönes Bedürfnis von dir ist, dass du tiefgre äh, tiefgründige Gespräche führen willst, weil so weil du halt Ansprüche an deine Freundschaften hast, die du auf jeden Fall auch haben kannst. Und, äh, das ist 'ne sehr schöne Sache, die du dir hast. Und ich denke auch, dass viele Leute das wertschätzen werden, weil die meisten Leute es eigentlich nervig finden, Small Talk zu führen. Und, ähm, <swallows> vielleicht ist es einfacher, wenn du mit bestimmten Personen aus der Gruppe die sozusagen dazu lenkst, dass ihr euch zu zweit trefft oder zu dritt. Also, durch, ähm, gemeinsame Interessen und dann gemeinsames Event zusammen hingehen oder Sport oder so was, dass du sagst: „Hey, möchtest du mal mit ins, äh, Fitnessstudio kommen?" Oder was auch immer du für Sport machst und man dann da eben anfängt. Ich glaube, diese Hürde, über tiefe Themen zu sprechen in großen Gruppen, äh, ist einfach noch sehr präsent bei vielen Leuten.
Ja, total. Also, du hast absolut recht und das habe ich auch immer festgestellt im Alltag, wenn ich so was angesprochen habe, dass es meist auf Ablehnung gestoßen ist. Ich habe mich dann immer so 'n bisschen schlecht gefühlt. Wie gehst du damit vielleicht um, wenn Leute das so 'n bisschen abblocken oder so, ja, das Ganze nicht mögen?
Mhm, ich denke, ähm, es ist wichtig, dass du das auch nicht persönlich nimmst, ähm, und nicht auf dich beziehst, sondern vielleicht auf die Situation oder auch, dass die Menschen, ähm, einfach vielleicht dann, ähm, damit eben sensibler umgehen oder das Thema noch nicht so einfach finden, darüber zu reden, wie du zum Beispiel das schon einfach findest, darüber zu reden. Hm, dass man dann vielleicht so was sagt: „Ah ja, äh, sorry, ich wollte jetzt gar nicht, ähm, da zu tief gehen“, oder so, wenn du nicht red drüber reden möchtest, oder dass du, bevor man ein tiefes tiefgründiges Thema anfängt, sagt: „Hey, hast du Lust, darüber 'n bisschen was zu reden oder bisschen was davon zu teilen? Das würde mich voll interessieren, aber mach einfach nur so, wie wie du dich grade fühlst oder wie du dich wohlfühlst.“ Äh, dass du diesen Satz einfach vielleicht vorher mal, äh, mit erwähnst und dann weiß die andere Person, wo sie steht und, ähm, auch, dass sie nur so viel teilen muss, wie sie eben möchte.
Ja, okay, das klingt sehr gut. Also, grade du meinst 'n bisschen, dass ich ihr, sage ich, einmal den Raum geben soll, den sie quasi vielleicht benötigt, dass sie sich sicher fühlt bei mir, dass sie vielleicht auch nicht so Angst hat, mit mir drüber zu sprechen, sondern dass ich ihr, sage ich mal, den Raum gebe, äh, sich drüber Gedanken zu machen und ihr Ding zu machen so 'n bisschen. Richtig?
Ja, genau. Oder dass du sagst: „Hey, ähm, wir können da auch 'n anderes Mal drüber reden“, oder so. Ähm, also, dass du eben nicht, ähm nicht die Leute dazu sozusagen drängst. Ah, das klingt jetzt drastisch, aber dass du die Leute, ähm, ganz ruhig oder langsam oder geführt eben dazu bringst, tiefere Gespräche zu führen und nicht, dass es aufgezwungen ist, weil ich glaube, sonst könnten die Leute sich da, ähm, eher unwohl fühlen und wollen nicht so viel teilen.
Ja, total. Ich glaube, das 'n guten Punkt. Grade dieses Thema unwohl fühlen ist, glaube ich, bei vielen, ja, sehr schnell der Fall, wenn du's falsch angehst. Also, da habe ich auf jeden Fall wieder einiges mitgenommen, wie ich's angehen kann. Also, wirklich, ähm, ja, du hast mir echt so 'n bisschen die Sorge grad genommen, dass das quasi irgendwie komisch sein könnte und gleichzeitig auch irgendwie Anregungen gegeben, wie ich's bei, ja, anderen Freunden machen kann. Also, wirklich danke dir für das Feedback und das hat mir wirklich, äh, ja, sehr viel weitergeholfen auf dem Weg. Ich glaube, ich werde gleich nach dem Gespräch hier, ähm, ja, meine Freunde mal anschreiben, ob wir vielleicht mal wieder was zocken wollen.
Total. Freut mich. Ja, es freut mich total zu hören. Äh, viel Spaß dann dir dabei und viele schöne Gespräche wünsche ich dir.